Ähm, das war dann irgendwann, genau, dieser dass dieser Selbstzweifel mich so dazu dann gepusht hat. Also, es w hat dann so 'nen so 'n negatives Ausmaß angenommen, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich will da jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Ich will jetzt nicht mehr meinen Tag verbringen. Ach, was wäre, wenn? Ähm, ne, weil ich, äh, schon tief innen drin habe ich gemerkt, ich verlasse gerade ich lasse gerade so 'ne so 'ne, ähm, richtig gute, ähm, Möglichkeit einfach verstreichen. Und, ähm, da hat's dann irgendwann diesen Klick gemacht, wo ich gesagt habe: „Ich hab da keine Lust mehr drauf, ich mache es jetzt einfach." So bisschen dieses „Okay, egal jetzt“ ähm, Gefühl
Ah. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Gibt nix mehr zu verlieren schon fast, weil du hast ja eh schon 'n Jahr rumgesessen und es nicht gemacht. <giggles> Also, mit der Yogaausbildung jetzt und es dann angewendet, ja. Und dann, genau, jetzt hatte ich dir kurz unterbrochen und dann hast du quasi aber auch geschaut, dass da Freunde am St am Start waren und dich unterstützt haben. Also, auch so 'n bisschen was, das dann ne, also die Selbstzweifel so 'n bisschen überwunden, dass du dir ja dann auch, wie sagt man, liebevolles Feedback geholt hast, also dich um mit Leuten umgeben hast, die die vermutlich eher positiv auf dich eingest oder gestimmt sind oder dir positives Feedback geben oder zumindest liebevolles Feedback geben, auch wenn sie vielleicht was ansprechen, was was zu kritisieren ist oder so?
Nix mehr zu verlieren. Ja, genau, genau. Richtig. Ganz genau. Ganz genau, das war dann auch tatsächlich so. Also sehr viel sehr viel wunderschönes Feedback, was wahrscheinlich auch, ne, sehr, äh also, die hatten ja auf jeden Fall, ähm ja, die waren ja schon biased, und ne, hatten auf jeden Fall, äh ja, hätten mich jetzt nicht in den Sack gek in den Sack gehauen. Und, ähm, ja, aber im Endeffekt war das genau das, was ich brauchte. Also, ich brauchte 'n paar liebevolle Worte und, ähm, hab dann halt auch gemerkt, wie wie sehr es mir Spaß gemacht hat, weil ich dann ich hab, sobald diese diese, ähm ähm, also, sobald die Stunde dann losging, habe ich gemerkt, was für 'ne Last mir von den Schultern, ähm, gefallen ist, dass ich wirklich ne, davor war ich super nervös und dachte mir: „Oh mein Gott, das ist gerade "ne, als wäre das irgendwie gerade das krasseste d Ding, was ich in meinem Leben gemacht habe. <chuckles> War ich super nervös. Und dann habe ich einfach gemerkt, sobald es anfing, war ich so in meinem Element und habe so viel Energie gespürt. Und, ähm, ja, es war einfach 'ne wunderschöne Energie in der ganzen Stunde, die ich unterrichtet habe. Ja.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Total schön. Oh. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und war wahrscheinlich dann auch 'ne Lernerfahrung, die dich weitergetragen hat, so von wegen: „Ja, wenn ich mich jetzt dann wirklich überwinde und den Schritt mache und diese neue Sache mache, dann kann da auch was Positives bei rauskommen." Also dadurch, dass es ja auch so gut gelaufen ist, hast du da vermutlich auch dann wie so 'ne neue Neuro Pathway, also neuronale Verknüpfung gelegt, von wegen: „Ich trau mich, und es wird gut.“

Mhm. Ich hatte es tatsächlich letztens. Ähm, ich habe meine, ähm, Yogalehrerin-Ausbildung erst, äh, vor 'nem guten Jahr jetzt abgeschlossen und hab das ganze Jahr hatte eigentlich die perfekte Möglichkeit, ähm, zu unterrichten und habe dann wegen der Selbstzweifel das sehr lange nicht gemacht. Und ich habe persönlich, ähm, ja, sehr gemerkt, dass ich immer irgendwelche Ausreden gesucht habe und immer dachte: „Na, ich bin gerade mit meinem eigentlichen Job so beschäftigt und, ne, das passt gerade nicht, und wenn ich das jetzt mache, dann habe ich weniger Zeit für andere Hobbys“, und immer irgendwelche Ausreden gesucht und, ähm, ja, habe dann auch mir gedacht: „Okay, ich habe aber gerade erst so diese Yogalehrerinnen-Ausbildung gemacht. Ich bin eigentlich nicht gut genug. Ich kann jetzt nicht einfach, ähm in dem Retreat, wo ich arbeite, kann ich jetzt nicht einfach sagen: „Ich bin auch 'ne Yogalehrerin.“ Und, ähm, da kamen sehr viele Selbstzweifel hoch und sehr viele, ne, „ich bin nicht gut genug dafür", Imposter-Syndrom: Ja, ich habe die die Ausbildung, aber ich bin nicht gut genug dafür. Und dann, ähm, ja, habe ich irgendwann gemerkt so, dass es mich aber so dass ich mich sehr damit rumgequält habe und gemerkt habe, eigentlich würde ich das super gerne nutzen. Und das wäre eigentlich blöd, diese diese, ähm, <clicks tongue> Möglichkeit einfach verstreichen zu lassen und jetzt nicht da auch zu unterrichten, wo ich eh schon arbeite. Und, ähm, ja, dann habe ich es irgendwann einfach gemacht und ich hab, ähm, eher klein angefangen, also 'n ne, äh, quasi inoffizielle Stunde gegeben auch, ne, wo viele Freunde und Freundinnen bei mir dann dabei waren, damit ich 'n bisschen, ja, mehr Komfort hatte, und habe einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das auch gemacht habe und, ähm, habe sehr gutes Feedback bekommen.
Okay, ja. Ah, wie krass. Ja. Verstehe. Ja. Ah. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Klar. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Aber lass einmal nur ganz kurz einhaken, k einhaken. Ich wollte noch mal wissen, diesen Schritt, wo du jetzt gesagt hast, du hast dann doch, ne, du hast es doch dann einfach gemacht. Wie kam's denn zu diesem „es dann doch einfach machen“?